بص، هاقول لك، أنا بالنسبة لي فكرة الغربة كمان، أنا ما كنتش فاهمة أوي موضوع الانتماء، يعني أنت تنتمي لمكان جديد ويعني إيه إنه مكان جديد ده يبقى بيتك و ووطنك، آمم، بصراحة لسّه لحدٍ ما د بالنسبة لي الموضوع فيه شوية تحدي، لسه بالنسبة لي باحس إنه مصر برضه هي وطني وفيه أهلي وفيه ذكريات كتيرة عشتها. بس لما بارجع مصر، باحس إن أنا برضو غريبة، يعني الناس بتتعامل مع المغترب ده، إنه هو بقى له كتير ما يعرفش الدنيا بقت ماشية إزاي، بِعد كتير عن البلد، بيتعاملوا
أكيد، آه. ش شعور ده وحش، هاه؟ يعني ب بيسيب حاجة في في نفسك كده، إنِّك بتحسِ بحاجة؟ يعني إمم.
صعب. طبعًا. بتحس إن أنت غريب عن مكان أنت كنت عايش فيه وعِشت سنين عمر طويلة آآ في المكان ده، وفجأة حسّيت إن أنت غريب عنهم، ده إحساس صعب جدًا طبعًا، وإحساس إنّه واحدة، واحدة الانتماء ده مش بيروح، أنت طبعًا بتفضل جوّاك الانتماء لوطنك.
أها. أكيد، مكانك واللي اتولدت فيه وعشت فيه وذكرياتِك فيه بالفعل. أ طبعًا. امم امم.
طبعًا، طبعًا، بس بتحس إن أنت إ إلى حدٍ ما، آآ، نازل ضيف، يعني الناس كلّها بتتعامل معاك على إن أنت موجود هنا فترة قليلة، ضيف بس. آه. ف ده الواقع.
للأسف، امم. ولكن هو ده الواقع، ها؟ هو هو شعور شعور فعلًا امم، زي ما أنتِ بتقولي، إنّه مؤلم، إنه أنتِ ح بتحسي إنِّك بقيتِ غريبة. يعني أنتِ، دي بلدك ومكانك وأهلك وال وِسط ال ال المجتمع اللي أنتِ كنتِ فيه، النسيج اللي أنتِ كنتِ فيه، وبالتالي حسّيتِ إنِّك غريبة. هو ف أنا، يعني، فاهم النقطة اللي أنتِ عاوزة تقوليها. طيب، ال اتعاملتِ بقى أو اتماشيتِ مع النقطة دي أو عملتِ إيه؟ طب أنتِ دلوقتي عايشة بين مجتمعين، أنتِ حاسّة إنّك غريبة فيهم، أتعاملتِ إزاي؟
بص، واحدة واحدة بقى، احتجت إن أنا أضغط على نفسي بشكل كبير أوي، عشان أخرُج من إحساس الغربة ده في المدينة اللي أنا فيها. يعني ابتديت إن أنا أجبر نفسي إن أنا أتعرّف على ناس جديدة خالص وأبدأ علاقات من الصفر، وأنا أصلًا ش شخص أنا أصلًا شخص ما بيحبش يعمل كده يعني، أنا مش شخص بيحب إنّه هو يتعرف على أصدقاء جديدة ودايمًا يبقى فيه يفتح علاقات وكده أنا شخص
خطوة حلوة. إمم. امم مكتفي بد مكتفية بدايرتك يعني.